Oddio, ti immagini tipo: gli uomini primitivi che facevano un falò e poi si mettevano a cantare le loro canzoni sulle loro chitarrine primitive per attrarre le le ragazze?
Eh, tipo tipo il pavone mi mi viene in mente. Ci sta, e e ci sta. Tipo, il metodo d'accoppiamento era: accendere un falò in primis, quindi già lì avevo conquistato tanti punti. Poi dopo magari tirar fuori una chitarrina, da non si sa dove, e cominciare a suonare. È un' ottima è un'ottima idea comunque. Cioè, è un'ottima visione storica questa.
<chuckles> Beh, esatto. Mh-mh. Mh-mh. Sì, poi accurata, sicuramente.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, secondo me è proprio andata così.